E aí, eh, a gente fez toda a família assistir, né.
Nossa, <laughs> sério, e aí?
Todo mundo que vinha em casa, assim, os adultos a gente falava: "Ai, vocês têm que ver o nosso espetáculo." <giggles>
<laughs>
Mas, sei lá, era engraçado minhas amigas também, todo mundo tinha que ver aquilo lá, né. E a gente ia melhorando, né, no texto, melhorando nas piadas não não durava muito, acho que devia durar 20 minutos, coisas assim.
Ah, e tinha tinha duração de quanto tempo? <laughs> Ah, bastante.
Né, a gente inventava também danças, né.
Uhum.
Então, a gente tinha na época, um disco que chamava Plunct Plact Zum
Uhum.
que era um especial da Globo, né, todo final de ano tinha um especial de Natal, para as crianças, né, então eram vários músicos conhecidos que faziam músicas, né, para aquele disco. E nesse do Plunct Plact Zum
Uhum.
tinham vários, tinha, eh, Raul Seixas, Fafá de Belém, o Jô Soares cantou, né, tinham vários, Toquinho.
Nossa, uma galera então, realmente <laughs>
É.
Sim.
E aí a gente fazia a coreografia.